Nah itu, k eee, ka kapan tuh waktunya kamu nyiapin untuk seminggu itu, ribet enggak sih kalo harus nyiapin aduh Senin, oke meal pe berarti meal prep kamu lumayan banyak dong, lebih dari 7 dong? Oh, oke oke.
Iya iya be betul, Kak, meal prep aku tuh lumayan banyak. Jadi, eee, biasanya tuh hari Minggu, Kak. Jadi suami yang bantuin. Jadi kayak misalnya pagi kita beli 2 kilogram ayam misalnya, terus 2 kilogram ikan, jadi beneran seminggu itu tuh udah di, mmm, apa ya, di pos-pos kan gitu, Kak, proteinnya ada, gi sayurnya ada gitu.
Oh, hari Minggu, mmm, wow. Mmm, oke. Wah ini seru sih, berarti kamu enggak akan enggak pernah ini ya, enggak pernah ngalamin tiba-tiba stuck gitu, mau masak masak apa gitu, gak pernah ya?
<chuckles> Nah betul, itu, Kak. Ada keuntungannya juga kan. Jadi kan kita nggak nggak yang apa bingung, "Ih masak apa ya, besok masak apa?" Jadi kan tadi udah ada kotak kotaknya, udah ada labelnya, bahkan aku kasih tanggal juga. Jadi hari Senin langsung kita gongseng gitu kan, masak ini masak ini. Jadi kan lebih cepat juga nih per harinya untuk masak itu.
Mmm, mhm. Mhm, iya iya. Tapi bentar, kamu tadi kan bilang suami kamu ngebantu ya, eee, dalam bikin perencanaan ya atau dalam kayak, eee, nge-pack nge-pack si menu-menunya tadi atau bahan-bahan makanan yang tadi. Tapi anggota keluarga kamu yang lain ya entah suami, entah anak, atau mungkin keluarga ada yang lain itu juga terlibat enggak sih? Maksudnya kan terlibat dalam proses masak ya, karena kan ini m gampang banget gitu. Kalo aku ada di situ, wah aku ada ja ya aja deh yang masak, karena menurut aku tuh proses memasak itu yang paling ribet itu adalah nyiapin bahan-bahannya sih. Motong bumbunya, gitu-gitu kan. Nah kalo di keluarga kamu, siapa yang bisa terlibat atau yang wah, secara sukarela masak juga boleh deh kalo udah ada meal prep-nya gitu?
Oke. Ah, betul. Oke. <chuckles> Nah, betul banget, setuju banget, Kak. Betul betul.